Ähm, ja, also, ich schiebe das dann gerne aufs Wetter tatsächlich. Also, dann sage ich mir vielleicht: „Okay, jetzt regnet es” oder halt in Wirklichkeit nieselt das nur so 'n bisschen für 'ne Minute und dann bleibe ich halt irgendwie, ja, im Büro drin. Dann gehe ich vielleicht mal auf die Couch und lese da so 'ne Zeitschrift oder so, ne? Und wenn ich genau weiß: „Ja, Mensch, also wäre ich jetzt rausgegangen, hätte nicht so prokrastiniert, also, dann hätte ich viel besseren Effekt davon”, ne?
Mhm. Ja, vor allen Dingen, wenn du da Couch und Zeitung lesen machst, dann werden deine Augen ja wieder strapaziert. Es wäre auf alle Fälle besser für dich und deinen Körper und auch deinen Fokus für die nächste Arbeitsstrecke, wenn du mal ganz und gar, ja, wie du schon gesagt hast, mal die Augen in 'nen Baum gucken lässt, ja.
Mhm, ja genau, und ich merke, irgendwie Natur dass ich einmal auch in den Baum gucke oder in die Vögel auf die Vögel da, wie auf den Ästen in die Vögel, ja äh, zumindest auf die Vögel und, äh, also, das entspannt mich total, äh, muss ich schon sagen auch mal in den Himmel zu gucken.
<chuckles> In die Vögel. <chuckles> Ja, ja. Na ja, wie gesagt, ich meine, dafür sind wir geschaffen. Wir sind ja schon, weiß nicht, wie viele Millionen Jahre auf dieser Erde, und nur in den letzten 50 starren wir auf einmal in Computer rein, ja.
Mhm.
Das musste dir immer v v ja, vergegenwärtigen, das das unser Körper ist nicht dafür da und deswegen wehrt er sich auch, und deswegen ist das wichtig, ihm zwischendurch mal das zu gönnen, wofür er eigentlich, ja, da ist. Aber jetzt hätte ich noch 'ne Frage. Du hattest gesagt, dein deine Firma ist ziemlich modern und kulant. Habt ihr da vielleicht auch so Möglichkeiten also, gibt's ja Firmen, die haben dann Pausenräume, wo man vielleicht 'n bisschen sogar Pingpong spielen kann oder solche Dinge. Gibt's das? Oder manche Firmen, die bieten sogar eine Mitgliedschaft in so Fitnessstudien an.
Ja, ja, das haben wir tatsächlich, also so, äh, Mitgliedskarten in, äh, Schwimmbädern und Fitnessstudios, auch da, äh, mit Sauna und so. Ich habe das bislang so 1, 2 Mal mal genutzt und, äh, wir haben 'n Fu also so 'n Fußballtisch, ne, im Pausenraum. Das ist auch, wo die Couch wo die Couch ist, und da ist auch der Fernseher und. Und da kann man auch mal, ähm, ja, irgendwie mal entspannen und irgendwie auf YouTube mal was gucken und so weiter. Genau.
Mhm, ist doch auch cool. Ich ich meine, in der Pause, ja ja.